Ayun naman, ah, dun sa part naman na yun, kumbaga inaantay ko na sila mag-approach sa akin kasi siyempre, natatakot kasi ako na parang makipag-kaibigan, ah, madami na din kasi ako na, um, naging kaibigan before tapos nasira lang yung tiwala ko sa kanila. Tapos at the same time, eh, hindi, hindi na ako parang ganon ka open na magkaroon ng bagong kaibigan kasi nga, siyempre natatakot lang din ako and gusto ko din na ma-overcome yung ganong way kasi siyempre, tao tayo no man is an island sabi nga nila and kailangan ko din naman sila. Kumbaga para maging komportable environment namin.
Okay mm. Hmm, okay. Yun nga, eh, para talagang, ah, kailangan din talaga ng connection no kahit na medyo may balakit sa umpisa at maganda kasi aminado ka, um aware ka na talagang ang preference mo eh ikaw muna lalapitan. Pero ikaw ba halimbawa naman mabibigyan ng chance magkoport mas komportable ka ba sa small groups or one on one interaction ano yung mas bet or preferred mo dun?
Hmm. Siguro mas prefer ko muna yung one on one groups. I mean hindi <laughs> hala parang ano. One on one, one on one na ano like pakikipag-usap siyempre kumbaga dun sa part na yun siyempre makakausap ko yung medyo magiging close ko, kasi naiisip ko din na kapag naging close ko na yun nun. Siyempre ka close niya yung mga ibang tao parang yung magiging group na siya kumbaga um unti-untihin ayoko kasi ng mabilisang, alam mo yung makikipag-kaibigan agad huwag naman oo.
Okay. Interaction or pinaghalo mo yan? Okay, mm. Ay, okay halo agad, mm. Hmm, okay so ang mas komportable ka na parang magiging word of mouth ka na ano no isang kaibigan na okay si ano, sige kaibiganin natin tsaka ka magiging mas, um komportable sa mas malaking group di ba? Eh, ikaw ba ano yung ano ano yung expectations mo sa sarili mo kailangan mo ba agad na maging close yung lahat ng teammates mo?
Oo.